Ich finde auch die Waldorfschulen, die die kennt man ja oder habe ich immer nur so als Witz gekannt, ne, von Com Come na, wie heißen sie Comedian, die dann halt irgend 'n frechen Witz, äh, über, ne, die kutsch künstlerischen, die ihren Namen tanzen und so 'n Quatsch. Aber ich habe auch mal 'ne Doku geguckt und ich fand die Idee eigentlich sehr schön, weil so viel sinnvollen Kram lernt man in den- ich sage mal- regulären Schulen jetzt auch nicht. Also, so zu tun, als wäre das der bessere Weg, äh, ist irgendwie auch Quatsch.
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Ja, ist totaler Quatsch. Mhm. Mhm. Ja. Ja, aber Also, ich kenne mich da tatsächlich ganz gut aus und, äh, die vermitteln genau das gleiche Wissen, nur, hm, spie also, zum Teil spielerischer mit mehr Bewegung f ähm, und und ja, also wunderbar. Es ist einfach auch mehr Wert gelegt auf, äh, künstlerische Sachen zusätzlich viele AGs auch auf jeden Fall, ne, wo man sich, ähm, entweder 'n Musikinstrument machen kann oder Theater spielen kann oder werken kann oder kochen oder was auch immer, in den Zirkus gehen, die bieten da recht viel an noch zusätzlich. Und das ist eigentlich ja 'ne ganz sch schöne Sache, ja. Mhm.
Mhm. Ja. Ja, ja klar, also, hm, rückblickend weiß ich auch na ja, wobei, ich würde, glaube ich, auch, wenn wenn ich jetzt die Wahl für meine Kinder hätte- die ich ja noch nicht habe- würde ich vielleicht auch einfach nur den Standardweg gehen, ne, weil ich würde dann auch einfach
Mhm. Na, du würdest nicht davor die Schulen erst mal, äh, abchecken davor, welche Art von Schule es gibt ja mittlerweile mehrere. Es gibt ja auch demokratische Schulen oder, ähm, ja, freie Schulen gibt's ja auch noch. Es gibt ja ganz viele unterschiedliche Schulen. Und ja, es ist, glaube immer sinnvoll, erst mal in jede Schule 'n bisschen reinzuschnuppern. Da gibt's ja auch immer Tag der offenen Türen und dann einfach mal schauen: „Was passt denn wirklich so zu uns?“ Also, und „Was passt zu meinem Kind?“ Jedes Kind hat ja auch vielleicht 'n anderen Charakter oder so. Da kann man so 'n bisschen schnuppern gehen. Das kann nicht schaden. <giggles> Mhm.
Mhm. Ja. Mhm. Ja, ja das stimmt, das stimmt wohl. Ja, ich ich so so komplexe Gedanken habe ich mir ja logischerweise dann noch nicht gemacht. Aber ich Ja.
Mhm. Mhm. Ja, klar, ne, genau. <chuckles> Jetzt erzähle ich dir hier was. <laughs> Ja, süß.
Ja. Ne, aber ich dachte auch, es wäre schon cool, äh, wenn meine Kinder oder mein Kind auch so auf diese evangelische Grundschule gehen könnte, ne, weil da würde ich sagen, das war so schön. Ich weiß gar nicht, ob ich da noch was anderes ausprobieren oder ne, so auskundschaften wollen würde, aber klar werde ich wahrscheinlich schon in Zukunft machen.
Mhm. Mhm. Ja. Ah. Ja, klar. Mhm. Ja, du hast ja so gute Erfahrungen gemacht auf der evangelischen Schule. Wieso nicht? Genau, weil die sind ja überall noch, äh, super beliebt und da hört man auch immer nur Gutes. Also, ich habe, äh, da auch einige, mhm, die dort sind und muss echt sagen, die sind auch alle ganz glücklich. Also, das ist auch toll. Und ja, Mensch, also das hat mich total gefreut, dass du davon erzählt hast. Ähm, und war super spannend und, ähm, danke dir, dass du das so viel geteilt hast mit mir, gell?
Ja.